М, в таком случае, я думаю, могут, э, помочь какие-то мягкие подходы. Если человек устал, то, м, свиданием может быть совместный отдых, например, э, ничегонеделание, <chuckles> э, смотреть фильмы вместе.
Почему бы и нет? М, почему бы и нет?
И это тоже звучит как свидание, не так ли?
Прекрасно. Прекрасно. Ведь у каждой пары могут быть свои традиции. А, не обязательно а вы обязаны выходить куда-то. Это может быть и спокойный вечер, не требующий каких-то дополнительных усилий. Можно и перед телевизором устроить себе кинопоказ прекрасный.
М-да, да, не могу не согласиться. А вот, мы обсуждали с тобой о том, что вы планируете свидания, как, впрочем, и раньше. Но есть ли в, вот, долгосрочном браке, э, место спонтанности? Вот, эм, когда свидания не только спланированные, а м а они случаются, случаются по просто потому, что такой порыв.
Мгм, да. Мгм. Мне кажется, что с этим на самом деле сложнее. Тем более если в вашей семье есть дети и, м, ну, работа, возможно, которая идет, эм, ну, распис расписание, у которое может поменяться, то с этим сложнее. Поэтому, э, я бы дала совет всем не надеяться больше на спонтанность, а скорее это, м, включить в, э, в план. И не бояться, что это убьет какую-то спонтанность, иначе просто этого вообще может не произойти.
Да, это м м многое меняет. Могу представить, как выглядит туду-лист: э, завтрак, сходить на работу, обед, э, э, забрать ребёнка из школы, свидание. <chuckles> Э, м, по-моему, от отличный <chuckles> отличный план.
<laughs> <laughs> <laughs> По-моему, отлично, если это у обоих, э, партнеров, э, фс в этом вот, э, списке дел присутствует, и причем не на последнем месте, то, мне кажется, главное- обоюдное желание.

Да, это отличный вывод. И, в целом, знаешь, ты звучишь как, э, эксперт, э, в этой теме, как эксперт в, э, романтике в длительном браке.
Ой, я думаю, мне мне надо, в еще многому поучиться. Но, тем не менее, что еще важное, я бы хотела отметить, что если что-то нужно тебе, хочется, то это надо всегда озвучивать. Свои желания надо озвучивать.
М, я я не могу поспорить. Я думаю, что романтика закончится там, где остановится разговор. В любом случае разговор должен продолжаться. И если вы слышите друг друга и понимаете, то вы всегда найдете романтику в своих отношениях.
Абсолютно соглашусь. Абсолютно абсолютно. Вот я, например, м, говорю мужу: "Мне хочется, там, ванную со свечками и с, э, лепестками роз". Говорит: "Хорошо". Я, говорит: "Может, и не понимаю, зачем тебе это надо, но ты же говоришь, что тебе это надо. Организую. Хорошо". Ну, забыл. Ничего. 2 раз напомним, 3 раз напомним. Когда-нибудь это случится. Ну, в смысле, случилось. Ничего, можно и повторить.
Да, замечательно. Я думаю, что й е <laughs> М, я думаю, что стоит его наградить после того, как это так произошло, чтобы он, э, понимал, что его романтика не остается взаимной, и что он п получает и взаимно от этого.
<laughs> <chuckles> Конечно конечно. Да, туда взаимно. Ну, и вообще начинаешь, кстати, видеть вот и романтику, да, и в простых вещах. Вкусный завтрак. Ну, у всех свой язык любви. Почему бы и нет?
А, определенно, это б В этом очень много любви. <chuckles> Приготовить вкусно и постараться, еще и красиво это подать.
Может Н-да, может, кому ком <laughs> Действительно, может, кому-то вместо букета и завтрак, э, лучше пойдет. Почему нет? Может, кому-то уборка дома, даже если ты не сам сделал это своими руками, а кого-то попросил. Отлично. Чем не романтика? Романтично. <chuckles>
М, если я, м, делаю правильный вывод с твоих, э, историй, то в длительном браке романтика переходит в какие-то мелочи. Мелочи, но, м, в них, э, эм, но они очень важные. Вот как приготовить завтрак, э, где-то помочь с уборкой и пусть даже наполнить, э, ванну лепестками роз. Хотя это уже не такая уж и мелочь, и
Да да. И мелочи. Ну, а если хочется чего-то. И главное, вот просите, чего хочется вам. Вот, я не считаю, что романтика по расписанию- это не романтика. Это прекрасная романтика, просто чуть более упорядоченная.